والله أنا كل اللي باعمله بعد الخناقات على فكرة بقى بانسحب ب بانسحب وآخد نفسي وانزل، وبتبقى الدنيا ضلمة ف ف ف قدامي وما باحسش بقى بحتّه إن أنا أبقى افكر والّا أقعد معاها والّا م أنا أ أ أبقى ب بابقى متضايق ومن خنقتي مش ع مش قادر أفكر، أنا كل اللي أنا حاسه إني ه إن هي علّت صوتها عليّا وده ما بيرضنيش بصراحة، أنا كراجل وكده الموضوع على فكرة مش سلطوي ولا ولا ذكوري زي ممكن ما حد يتخيل إن أنا بقى راجل ومتسلط وعايز مراتي تحت طوعي والكلام بتاع القديم ده، لأ مش كده خالص، هي بس أنا ما باحبش الصوت العالي وأنا راجل والناس الجيران لمّا يسمعوا
إمم. من حقك ط معاك حق طبعًا، أنت انسان هادي وواضح، وبتحب الحاجة تكون يعني كلها تمشي كده بهدوء، وأنت بتقُول في الأول إن اس already أنت عايز تدخل بيتك تحس إن أنت مرتاح فيه، مش متعصب ومتشن وداخل تكمل يعني آآ، توتر الشغل اللي أنت طالع منه يعني طالع من توتر شغل مثلًا وضغط وتعب جاي عايز راحة كويسة، كلمة كويسة، فلمّا بتلاقي حاجة زي كده طبعًا أكيد بتأثر عليك، يعني مقدّرة كل اللي بتقُوله يعني واضح جدًا في كلامك من إن أنت حزين ومتضايق منه. بس أنت محتاج برضه إن أنت تفكر إنك تتكلم فيها م معاها وتحطوا قواعد، بحيث إنكم تقدروا ت تتحكموا في انفعالاتكم، وخصوصًا موضوع الصوت العالي دوّة ممكن يكون ظهر من أول مرة وأنت ما قدرش تعالجه فبالتالي بقى مستمر، فكان لازم أمّا تظهر معاكم أي حاجة جديدة كده تبقى م مضايقة حد فيكم لازم يتكلم فيها، عشان ما تبقاش بالنسبة للتاني عادة وما يقدرش يبطّلها. فممكن تجربوا مثلًا لو أنت ما جربتش حركة زي كده إن لمّا تبتدي خناقة ما بينكم تحاولوا إن أنتم توقفوا، يعني هي لو بدأت أنت توقّف خالص وما تردش عليها خالص، لأن جايز يكون دوّة بيعصبها أكتر، أنت ممكن توقّف خالص وما تردش عليها خالص مثلًا، وتقُول لها طيب بُصي يعني احن أنا هاتكلم معاكِ بعد شوية مثلًا، وممكن تسيب لها مثلًا المنطقة اللي هي بتتكلم فيها مثلًا و وتطلع مثلًا تجيب حاجة وتيجي أو كده، تكون هي هديت شوية، إيه رأيك، جربت تعمِل حاجة زي كده؟
آه. وأنا آآ، إن أنا أقُول و و وانسحب، أنا ما باقولش، أنا أنا كده كده زي ما قُلت لِك، أنا بإيه، باحس إن أنا زعلان و و وهي جرحتني جامد وكده ومش مقدّرة العِشّرة اللي بيننا، باحس كده طبعًا خلي بالِك الشيطان بيخش في المواضيع دي و بيكبرها أوي بيكبرها في نِفس الراجل، وأنا عارف إن الموضوع ده، فبيخش لي بقى وهي مش مقدّراك هي متح ما بقتش تحبك زي الأول وإيه المشاكل و وصوتها بيعلى عليك وأنت وأنت ويقعد بقى ينفخ ف كل اللي باعمله زي ما قُلت لِك إن أنا الدنيا بتسود في وشّي، وبانزل وامشي وما باقولهاش حاجة، وبارجع بقى باليوم وال2 وال3 لا باكلمها ولا باجي يميتها ولا ولا حتى باقُول لها إزيك، تحط لي الأكل من تحت لتحت و والعيال بس لو عايز حا عايزة حاجة تبعت لي العيال، عارفة أنتِ الأج الأجواء المشحو آه، الأجواء المشحونة دي بيبقى الجو مشحون، إنما ما فكرتش إن أنا أقعد معاها خالص ولا أتكلم معاها واحط حد للموضوع ده، لإن بتبقى نِفسي مسدودة، نعم؟
آه، أكيد، طبعًا، آه. أنت معاك حق طبعًا. وده وبيستمر كام يوم بقى، بياخد وقت؟ آه، آه، مصدقاك. آه. قو والموقِف ده بياخد كذا يوم؟ إمم، إمم، الموقِف ده بياخد معاكم كذا يوم يعني والّا بيبقى في لحظتها وتاني يوم خلاص، الدنيا بتتنسي وبترجعوا تاني؟